हमारे बचपन की ना ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जो ज़िंदगी भर हमें ऐसे याद आती हैं, कभी हँसाती हैं, कभी गुदगुदाती हैं, कभी इतनी मज़ेदार होती हैं कि हम अपने दोस्तों को भी बताते हुए फिरते ही रहते हैं। पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो खाना होता है ना, मतलब बच्चों को तो खासकर के अ, ब कह लीजिए कि कभी-कभी तो उनके नखरे भी होते हैं खाने में, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें उनकी बड़ी पसंदीदा होती हैं। तो आप बताइए कि आपके जो बचपन का कोई ख़ास ऐसा खाना था, जो आपको अभी भी याद आता है? कब बनता था? कैसा था? कुछ विस्तार से बताइए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। देखिए, मुझे अ, अगर मैं बचपन में जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, बचपन के जो खास जो चीज़ें होती हैं, वो अक्सर त्योहारों पर ही होती हैं, क्योंकि त्योहार बच्चों को याद भी ज़्यादा रहते हैं और उसमें खाने की वैरायटी थोड़ी-सी ज़्यादा भी होती है। तो अ, जैसे होली पर एक मिठाई आती है गुझिया नाम की, दिवाली पे जैसे अ, काजू कतली वगैरह, ऐसी कुछ ऐसी मिठाइयाँ आती हैं और गर्मियों के समय में अगर खाने की बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फल फ्रूट आते हैं, आम में बच्चों का जो थोड़ा फ़ेवरेट रहता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, अक्सर याद रहती ही हैं और मुझे इनमें से जो सबसे या ज़्यादा याद है, वो मैं कहूँगा कि मुझे अ, दिवाली की जो मिठाइयाँ होती हैं, वो ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि दिवाली पे पूजा-पाठ होता है, तो घर में तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। और मैं मंदिर में रहता हूँ, तो मतलब ऐज़ अ मन हम जैसे होते हैं, ट्रस्टी होते हैं मंदिर के, तो वो ऐसे वर्क करते हैं, तो मंदिर में इतनी सारी मिठाई आ जाती हैं कि सिलेक्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि, पहले कहाँ से शुरू करूँ? तो हाँ, दिवाली की जो मिठाई है, वो याद है।
हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। अरे वाह! तो आपकी सबसे पसंदीदा कौन-सी होती है?
जी। मुझे पसंद है काजू कतली ज़्यादा। काजू कतली का अलग टेस्ट होता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा मीठी नहीं होती, इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती और मतलब उसमे ज़्यादा चीनी भी नहीं होती, तो वो बढ़िया लगती है।
हुँ। काफ़ी अच्छी मिठाई बता रहे हैं आप, मुझे भी बहुत कह लीजिए कि जब तक मैंने भर-भर के नहीं खाई थी ना, <laughs> तब तक मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, ख़ैर, लेकिन पसंद भी बदलती रहती है। तो ये बताइए कि, जैसे कि आपने कहा कि अ, वहाँ पे मिठाइयाँ बहुत आती थीं, तो वो घर की बनी हुई होती थी या सिर्फ़ चढ़ावे वाली, जो कहीं से भी खरीद के भी चढ़ा देते हैं, वैसी वाली?
<chuckles> <laughs> हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। देखिए, इस पे थोड़ा-सा डिबेट हो सकती है क्योंकि अ, जैसे मतलब होता है, दिवाली पे अ, एक बड़ी अजीब-सी न्यूज़ मैंने ह हाल ही में सुनी थी कि अ, इतनी ज़्यादा मिल्क जो प्रोडक्शन इंडिया में होती नहीं है, जितने की नीड होती है। तो इसको पूरा करने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जो थोड़ा-सा हेल्थ के लिए ख़राब रहती हैं। अ, मंदिर में जब इतने सारे लोग होते हैं, तो मैं कहूँगा कि, इतना आसान नहीं होता सबका घर से कुछ बना के लाना और ऐज़ अ रेगुलर अ, जो पर्सन होते हैं, वो मंदिर में आते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि खरीद के ही ले आते हैं मोस्टली, पर जो ऐज़ अ फ़ैमिली फ्रेंड हैं, जिनके पास थोड़े-से अ, मैं कहूँगा पालतू पशु हैं, जो दूध वगैरह का अ, व्यापार भी करते हैं, वो अक्सर बना के लाने लाते हैं चीज़ें। उसमें कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं, जैसे मावा हमारे यहाँ बोला जाता है अ, पनीर से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं। तो हाँ, कुछ मिठाइयाँ मतलब ऐसी भी होती हैं, जो घर से बनी होती है और कुछ ऐसी होती हैं, जो ट्रस्टेड दुकानों से बनी होती हैं। तो दोनों ही तरह की होती ही हैं। जी।
हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, जी, हाँ। हुँ, हुँ। हम्म, और और भी कुछ ख़ास खाने बताइए ना?
हुँ। और कुछ ख़ास खाना तो अ, जैसे मतलब उम, वैसे थोड़ा जज मत करना पर हाँ, जैसे बचपन में मुझे ज़्यादातर ख़ास जो लगता था, मुझे दाल-चावल बहुत पसंद था। मतलब दाल-चावल <chuckles>
अरे, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं क्यों जज करुँगी, ये तो मेरा भी बिल्कुल सबसे पसंदीदा है जो आपने बोल दिया। <chuckles>
<laughs> अ, नहीं मतलब <chuckles> ऐज़ अ, बचपन में ऐसा क्या होता है कि नई-नई चीज़ खाने का मन करता हैं। पर मुझे जो पर्सनली पसंद था, वो दाल-चावल, कि एक ईज़ी-सा खाना है। बट दा अ, रोटी से थोड़ा अलग है, कुछ मिला के खाना होता है, बहुत छोटा था जब मैं अ, ठीक है? हाँ। <chuckles> तो वो अच्छा लगता था। उस समय सिर्फ़, ये खाना नहीं होता था, बल्कि एक आराम-सा मिलता था। स्कूल में जब थककर हम घर आते थे, तो गरम-गरम मतलब जब मम्मी बना के देती थी तो ऐसा लगता था कि पूरे दि अ, जो दिन की थकान ही गायब-सी हो गई है। और खाने की हर एक बाइट में ऐसा लगता जैसे माँ ने अपने प्यार से बनाया है, हमारे लिए बना है स्पेशल। तो वो खुशबू होती है, वो जो सुकून मिलता है तो वो मुझे लगता है उसको और बेटर बना देता है।
हुँ, हम्म। बहुत अ, बहुत लज़ीज़ होता है। <sniffs> हुँ, हुँ। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। मेरी भी दाल-चावल से इतनी प्यारी-प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं ना, कि मेरी नानी के घर पे तो हम लोग खेल के जब 4 बजे हमको भूख लगा करती थी ना, तो कटोरे में सबसे पहले हम लोग दाल-चावल भर के ही खाया करते थे, सच में। बहुत अच्छी याद है दाल-चावल से जुड़ी हुई। लेकिन आपको कोई टिफ़िन वग़ैरह की भी यादें हैं, जो आपकी मम्मी रखा करती होंगी आप स्कूल जब जाते होंगे या आप जब कॉलेज जाते होंगे? तो किस तरह का टिफ़िन रहता था आपका?
हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> हुँ, हुँ। हुँ। अ, वैसे देखिए जो मेरी मदर है वो एक अ अ, मैं अपनी मदर के साथ रहता नहीं हूँ फ़िलहाल वो मतलब थोड़ा-सा अ, गाँव में रहती हैं। पर जब मैं उनके साथ रहा करता था, तो वो जैसे उनका भी 1 स्कूल में वो पढ़ाती थी जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। तो वो क्या करती थी तो उन्हें थोड़ा जल्दी रहती थी क्योंकि सुबह की उनकी भी अटेंडेंस रहती थी तो वो अ, जल्दी-जल्दी में खाना बना के जाती थी। तो उस टाइम मेरे पास चॉइस होती थी कि मुझे क्या खाना है? और जनरली उसमें क्या होता था कि अ, एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होता था कि जो कि मुझे एनर्जी भी दे पूरे दिन की और अ, मुझे पूरे दिन संभाल के भी रख सके और मुझे अजीब भी न लगे। तो मैं उसमें क्या चूज़ करता था जनरली मुझे पसंद होता था या तो मुझे आलू के पराठे बनवाता था स्पेशल कि जो हाँ, कि जो जल्दी बन जाए पर मुझे पसंद आए। अ, या नॉर्मल पराठे हो गए या अक्सर अ, जैसे एक अ, वहाँ पे बनाया जाता है पुलाव बनाया जाता है गाँव साइड में तो पुलाव मतलब ऐसे बहुत सारे मिक्स से चीज़ें होती थी ज़्यादातर जिनको मैं खाता था। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ वो जो चीज़ें थी मुझे आज भी याद हैं। जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। अच्छी यादें हैं आपकी आलू के पराठे वाह! कितनी लज़ीज़-लज़ीज़ बातें कर रहे हैं मतलब मुझे मुँह में पानी आ गया। अच्छा ये बताइए कि अ, कभी ऐसी कोई खाने से जुड़ी हुई याद है जो आपकी दादी, नानी आपके पड़ोसी, आपके दोस्त उनके साथ बनी हुई हो?
<chuckles> <chuckles> हुँ, हुँ। <coughs> हाँ, दोस्तों के साथ तो है। दोस्तों के साथ तो मतलब इतनी सारी यादें हैं मैं आपको क्या बताऊँ। अ, <chuckles> एक बार क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। मतलब बहुत सारे किस्से हैं एक-एक करके बात करते हैं ठीक है? तो 1 बार की बात है जब मैं व अ, अपने दोस्त के घर गया हुआ था तो उसने कहा था कि मेरे घर पे कोई नहीं है और हम स हमारा स्कूल जाने का मन नहीं था तो हमने सोचा कि बंक करते हैं इसके घर पे कोई नहीं है इसके घर पे चलते हैं। तो <chuckles> अ, मतलब हमारा वो पहला बंक तो नहीं कहूँगा पर जब बंक मारना शुरू से होते हैं बच्चे थोड़े मैच्योर होने लगते हैं तब की बात है। तो उस समय हमें खाना बनाना कुछ ख़ास आता नहीं था और टिफिन हम लाए नहीं थे ये सोच के कि बंक पे ही तो जाना है कहाँ खाएँगे क्या ज़रूरत है कुछ बाहर से खाएँगे पर जब मन कर गया यार नहीं घर बनाते हैं क्योंकि तेरे घर पे कोई नहीं है। आज हमारा एक्सपेरिमेंट डे है। हम कुछ भी बनाएँगे। <chuckles> तो वहाँ पे हमने क्या किया मैगी खरीद के लाए। अ, 2-4 पैकेट लाए। हम 2-3 दोस्त थे तो 2-4 पैकेट खरीद के लाए और अ, अजीब बात ये थी कि सबने कहा कि, "मैगी लाते हैं मैगी लाते हैं" और बनानी किसी को ही नी आती। हम एक-दूसरे को थोप रहे हैं कि, "तू बनाएगा, तू बनाएगा।" तो अ, हमने क्या किया उसमें जैसे पानी चढ़ाया पहले और एक एक साइड में पानी गरम हो रहा है दूसरी साइड में जो मैगी को हमने तोड़ के थोड़े-से पानी में डाल दिया है कि तब तक ये मिक्स हो जाएगी पता नहीं क्यों हमें नहीं आ रहा कुछ भी बनाना। <coughs> पर हम उसको, उसको बनाए जा रहे हैं तो हमने उसमें अलग से उबालने के लिए डाल दिया। हमें लगा कि ये पहले नूडल्स की तरह बनती होगी पहले उबाल के थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाएगी फ़िर इसमें अलग में डलेंगी। तो हमने क्या किया दूसरी साइड का पानी पूरा जला दिया वो मैगी सूख गयी पूरी। और उसमें चिपक गयी मतलब अ, जो बर्तन जिसमें बन रहा था तो उसमें बड़ी मुश्किल से फ़िर हमने निकाल के दूसरे में ट्रांसफर की और दूसरे में ऐसा हुआ कि उसने सारा पानी सोख लिया उसमें मसाले वग़ैरह हमने डाले नहीं। तो मतलब बड़ी मुश्किल से उसको सँभाल के हमने कुछ तो बना के लाए और समझ नहीं आ रहा है हलवा है या मैगी है क्या है। हमने खा के देखा बड़ा ही बड़ा वाहियात लगा तो मतलब बड़ी मुश्किल से हम उससे बचे हैं कि यार रहने दो आज के बाद कभी बाहर का खाना ही खा लेंगे घर पे कभी नहीं बनाना है।
बताइए, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> जी। हुँ, हुँ। जी। अरे! वाह! <chuckles> हाँ, हाँ, हाँ। वाह! हुँ, हुँ। अरे! <chuckles> तो फ़िर आप लोगों ने पढ़ा नहीं था उसमें पीछे लिखा रहता है कि कैसे बनाना है 2 मिनट नूडल्स?
<laughs> अ, उम सच बताऊ मतलब 1 जो बेसिक रेसिपी थी वो हमें याद थी पर जो, जो खरीद के लाया था उसका कहना था कि नहीं कुछ बढ़िया बनाते हैं एक वो होता है ना जो अ, मतलब थोड़ा बिना पानी के बनते हैं थोड़े-से क्रिस्पी से, मतलब क्रिस्पी नहीं, क्या बोलेंगे उन्हें? अ, मतलब जो बिना पानी के बनते हैं थोड़े हाँ, क्रंचिक नूडल्स मैगी की तरह बनते हैं जो प्रोपर चाउमीन चाउमीन टाइप। तो हमने सोचा कि वैसा कुछ बनाते हैं। अब उसके दिमाग में आया हमें लगा इसे आता होगा बनाना उसने शुरू किया हमने ख़त्म कर दिया। वो फ़िर खत्म कुछ ऐसा हो गया खत्म ही नहीं हो पाया।
हुँ। अच्छा। क्रंची-क्रंची से। अच्छा, अच्छा। वाह! <chuckles> बढ़िया किस्सा है ये तो ख़ैर। बताइए मतलब लोगों से अगर पूछा जाता है कि भई आपको क्या बनाना आता है? तो ज़्यादातर तो वो कह देते हैं कि मैगी मतलब जिनको कुछ नहीं बनाना आता है ना वो तक कह देते हैं कि मैगी। यहाँ तो उल्टा ही किस्सा है बिल्कुल। <chuckles>
<chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हमें वो भी नहीं आता।
<laughs> ख़ैर और भी आप कह रहे थे कि बहुत मज़ेदार मज़ेदार किस्से हैं दोस्तों के साथ और भी बताइए?
<coughs> हाँ, और अ, मतलब अभी 12th क्लास की बात है तो एक भाई के चोट लग गई थी थोड़ा हाथ पे एक्सीडेंट की में। तो अ, अब उसके घर पे कोई नहीं था तो हमें देखभाल के लिए बुलाया गया कि यार दोस्त है चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने कोशिश की थी हमने मैकरोनी बनाते हैं चलो क्योंकि थोड़े से बड़े हो गए थे, मैगी से सीख गए थे क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो हमने सोचा कि चलो मैगी अ, मैकरोनी बनाते हैं कि कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया मेरी मासी थी हमने उनपे कॉल किया कि मासी हमें मैकरोनी बता दो कैसे-कैसे बनानी है। उन्होंने बता दिया कि ऐसे-ऐसे बनेगी और अ, तो बना लेना। तो हमने पूछा कि, कितनी बनाए कैसे-कैसे बनाएँ। तो उन्होंने कहा कि, "आइडिया लगा लो जितनी है उस हिसाब से" मतलब हमें एक अ, एस्टिमेट दिया था कि इतनी मैगी डा अ, उम मैकरोनी डाल देना जितने तुम लोग हो। तो हमने कहा ठीक है। हमसे क्या गलती हमने अ, थोड़ा-सा जो मेज़रमेंट में गलती कर दी और वो मैकरोनी हमने बनाई उसमें साल्ट वग़ैरह एड किये जो भी ऑइल वग़ैरह एड किया लास्ट में बनी मेज़रमेंट में गलती क्या कर दी एक तो मैकरोनी हमने बहुत ज़्यादा बना दी। मतलब इतनी ज़्यादा कि 2 लोग, 2-3 लोग अब इतनी ज़्यादा बन गई वो कढ़ाई भर के वो खत्म नहीं हो रही हमसे। दूसरा तीखी ज़्यादा हो गयी, नमक कम हो गया हमारे समझ ही नहीं आ रहा क्या बना दिया हमने। तो उसको, उसको फ़िर हमने अ, हम ऊपर लेके गए कि छत पे बैठ के खाएँगे। अब छत पे कैसा था कि 3 फ्लोर थे मतलब अ, जैसे होता है कि वो काफ़ी हाइट पे था जहाँ पे अ, खाने गए थे टेरेस पे गए थे बेसिकली। तो टेरेस पे हमने सोचा कि टेरेस पे बैठ के खाएँगे और हम सबसे गलती क्या आई हम पानी लाना भूल गए। तो हमने जैसे ही 1st बाइट ली उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा, नमक कम, फीकी बनी हुई है उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गयी तो जैसे ही थोड़ा-सा 1 बाइट खाई तो ऐज़ अ, बॉय की हमें तो मिर्च लगती नहीं मिर्च क्या होती है? कुछ भी नहीं होती मिर्च तो वहम है सब कुछ। तो हमने सोचा कि चलो खाते हैं कोई बात नहीं। 1 बाइट ली सबने को सब के कोई रिएक्शन नहीं है सब ऐसे कि नहीं कुछ नहीं होता मिर्च वग़ैरह कुछ नहीं होती ना कुछ है। आराम से खा रहे हैं 2-3 बाइट ली तो सबका मुँह जलने लगे हैं। तो अब अब दौड़ लगी है कि पानी तक कौन पहले पहुँचेगा क्योंकि मुँह बहुत ज़्यादा जला हुआ है। वहाँ पे 1 गिलास रखा है कैंपर के ऊपर जो हमने भर के रखा था तो <chuckles> हम 3 फ्लोर से सीढ़ियों से भागते हुए गए हैं उस 1 गिलास पानी के लिए तो इतना मज़ा आया था उस दिन। मुँह तो जला पर मतलब वो याद रह गयी हमारे अंदर।
हाँ। <chuckles> हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओहो! वाह! <laughs> उजी। अच्छा। अरे! <laughs> अ, हाँ, हाँ, हाँ। ओह! उ। जी। हाँ, और पता है मुझे इतनी खुशी हो रही है जब आप इतने चाव से बता रहे हैं कि आप लोग कितने मतलब अ अ, दिलचस्पी से वो बनाने की कोशिश किया करते हैं चीज़ों को। क्योंकि मैं शायद पहली बार ऐसे कोई किस्से सुन रही हूँ जिसमें अ, मतलब लड़के जो हैं वो कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हों। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये जान के क्योंकि देखिए जो प्रयास करेगा वही तो फ़िर बना भी पाएगा ना कभी न कभी अच्छा। आपने कभी कुछ बनाया फ़िर अच्छा?
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, ये तो है। हुँ। हाँ फ़िर अ, थोड़ा-सा हम सीखें कि अब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। अ, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपेरिमेंट ही करना हो, थोड़ा-सा कभी एक अच्छा खाना भी हमें खुद से बनाना चाहिए क्योंकि कभी बाहर जाना पड़ गया या फ़िर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ़ हमें ही बनाना है तो वहाँ पे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो हमने दुनिया की सबसे आसान चीज़ उठाई हमने सोचा कि अब तो ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड, सैंडविच बनाते हैं। ब्रेड सैंडविच की इसमें क्या ही करना है वेज़िटेबल्स को एड करना है ऊपर से बस रख देना है। तो मतलब भूख लगी थी यार! अब कुछ कचरा तो खाना नहीं है। पहले हम बना-बना के थक चुके हैं, कोई कुछ भी खा रहे हैं फ़िर वो खाया नहीं जा रहा है पूरा। तो हमने फ़िर कोशिश की हाँ, चलो कि इसे बनाते हैं। तो वो उसकी रेसिपी थोड़ी आसान थी, उसमें कुछ नहीं ब्रेड को टोस्ट करना है फ्राई पेन पे अ, वो फ़िर थोड़ा-सा जो स्टफ अलग से बना के रखा है। उसमें कुछ नहीं वेजिटेबल अलग से एड करके नमक थोड़ा ध्यान से मतलब चीज़े थोड़ी मुश्किल थी उस टाइम भी अ, जो कुछ ही दिनों के बाद की बात थी। तो फ़िर हमने थोड़ा सा संभाल लिया। फ़िर वो जो डिश थी हाँ वो मुझे याद है उसकी फ़िर हमने स्नैप भेजी 20-30 कि हाँ आज परफेक्ट बन गया कुछ तो। तो तब हाँ वो हम कह सकते हैं कि वो जो चीज़ थी वो बढ़िया थी। हुँ।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। ठीक है। जी। वाह! आपने मम्मी को बना के कुछ खिलाया है?
अ, फ़िलहाल तो जैसे मैं बनाता हूँ मैं खुद नहीं खा पाता। <chuckles> मम्मी <chuckles>
<giggles> ये बढ़िया है। कभी किसी को भी नहीं खिलाया घर में? किसी भी व्यक्ति को भाई-बहन, मम्मी-पापा किसी को भी?
उ उहुँ। अ अ, मुझे याद करने दो। मैं ज़्यादातर नींबू पानी बना लेता हूँ हूँ और रुको। और म हाँ, चाय बना लेता हूँ। मेबी अ
हाँ, हाँ, हाँ। बड़ी अच्छी बात है। लोग तो वो भी नहीं बना पाते हैं।
नहीं चाय मैं बढ़िया बनाता हूँ। चाय में मुझे मज़ा आता है बनाने में कि यार मतलब अ, जब तक ये लोग बोले नहीं ना कि क्या चाय बनानी है तब तक मज़ा नहीं आता। 2 बार पियो तुम, दूसरी पियो दूसरी अच्छी है। <chuckles> वो आती है दिमाग में। हाँ, तो अ, हाँ, फ़िर यही चीज़ें ज़्यादातर मैं बनाने लग गया था मैगी वग़ैरह बनाता था म मोस्टली जब मैं सीख गया था। अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ मुझे सारी चीज़ें आती है लगभग। तो अ, ज़्यादातर थोड़ी-सी मैं रोटी वग़ैरह की ट्राई करता था कि रोटी वग़ैरह बना लेता हूँ फ़िर मैंने अ, एक चीला होता है जैसे बेसन का चीला बोलते हैं जिसे। वो मैं बनाने लग गया था क्योंकि वो मेरी फ़ेवरेट डिश थी। जिम जाता था तो मुझे बनाना पड़ता था अपने लिए अलग से। तो अ, वो मैं बना के खिलाता था वो मम्मी को पसंद भी काफ़ी आता था।
अरे वाह! <chuckles> अ, हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। वाह! बेसन का चीला। वाह! ये तो कितनी अच्छी मतलब प पौष्टिक भी है और ये तो काफ़ी। अ, तो मम्मी को भी पसंद आता है ये अच्छी बात है। और कुछ आपने सब्ज़ी वग़ैरह बनाना सीखा या कुछ और नए जो व्यंजन होते हैं भारतीय के अलावा कभी कुछ बनाने की कोशिश करी है?
हुँ, हुँ। अ, हुँ। अ अ, एक बार अ, मिठाइयों का टाइम था मैंने जलेबी बनाने की ट्राई की थी यूट्यूब से देख के मतलब ये जो मैंने किस्से बताए वो सारे बचपन के थे। तो फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा, तो अब चीज़ें ठीक होने लगी हैं। तो हाँ मैंने अ, ये अ, ट्राई किया था। पर वो भी थोड़ा-सा अजीब बन गया था। मतलब क्या हुआ था कि वो ज़्यादा अ ज़्यादा क्रिस्पी सी हो गई थी। अ, मेरे को मो पता नहीं वो तो ज़्यादा जल गई थी या क्या था पर ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी पर अच्छी बनी थी। हाँ, मीठा भी ठीक था, और उसमें मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। हमें मैं अ, मम्मी की हेल्प लेने के बाद भी मुझे इतना टाइम लग गया कि, जैसे इससे अच्छा तो मैं बाहर से लेकर कभी का खा लेता तो हाँ, वो थी। हुँ।
अरे वाह! उ, हुँ। हुँ। मतलब आपने जितनी भी चीज़ें मुझे बताई है ना, जिसमें आप कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हीं थी। अ, सच में काफ़ी अलग है, हटके हैं, और सच में आपने जलेबी बनाने की कोशिश करी, लोग तो अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि अम अ, उसमें ना एक थोड़ा-सा नरमपन भी होना चाहिए, थोड़ा कड़कपन भी होना चाहिए। क्रंची सी होनी चाहिए, है ना? लेकिन आपने बनाई बहुत मतलब प्रशंसनीय बात है ये तो, आप मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगी इसके लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे अ, इतनी मज़ेदार और लज़ीज़ बातें करते हुए। और उम्मीद करते हूँ कि किसी नए विषय पर भी हम जल्दी ही बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। <smacks lips> जी आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।